Bạn ơi, bây giờ mình thấy mình khó khăn quá bạn ơi, nhiều việc quá cùng một lúc, mình hông giải quyết được gì hết trơn á.
Ủa, vậy hả bạn? Bạn có thể chia sẻ, à, một vài thông tin xem là bạn đang gặp những cái khó khăn như thế nào vậy bạn?
À, như vậy nè, mình mới xin vào làm ở ở một ở công ty mà nhân viên á, thì chứ chức vụ của mình chỉ là nhân viên văn phòng thôi, có nghĩa là mình soạn thảo giấy tờ hoặc là mình đi, a, cho xếp chứng từ này kia đồ đó, cho nên là mình thấy công việc nó cũng, ừ, mình làm làm mình làm được. Chủ yếu là bây giờ á bạn ơi, bây giờ kiếm việc khó khăn, mình mong có một cái công việc để mình làm để mình xoay sở tình hình thôi à, chớ mình á, thì làm việc mình biết là làm trái ngành, mình học cái ngành này nhưng mà mình làm cái công việc khác. Đó, cho nên là mình cũng biết thân biết phận lắm, khi vô công ty thì cũng làm quen với các anh chị, các bạn trong đồng nghiệp của mình, những cái người mà đi trước đồ đó, nhiều khi mình cũng có hỏi han là, à, có gì thì cứ tận tình sai, a, sai bảo rồi giúp đỡ nha, kiểu như vậy đó. Nhưng mà mình thấy là cái người trưởng nhóm của mình á, sao, kiểu như, lúc đầu á, thì cũng phân ra công việc của mình làm, mình làm ra mình làm xong rồi mình hỏi là, ờ, "Anh có cần gì giúp đỡ nữa hông?" thì anh nói là cũng giao việc tiếp. Anh thấy, a, mình làm được như vậy đó, xong rồi cái cảm giác như là bao nhiêu việc ảnh cứ đưa cho mình làm á. Bao gồm á là đi photo ha, rồi đi in tài liệu nha, thậm chí là nhờ sếp, a, ký, a, chữ ký của sếp cũng đưa mình đi, rồi soạn thảo văn bản cũng kêu mình làm luôn, mà công việc chính của mình á, là soạn hợp đồng thôi. Đó, xong rồi mình lúc đầu mình thấy là "Ừ, để mình giúp đỡ đi, nhiều khi ảnh có nhiều việc quá" nhưng mà, bẵng đi một thời gian, kiểu như, làm việc cũng lâu rồi đó, mà ảnh cứ kêu mình làm những việc đó, vô vô hình trung á, cái đó là nhiệm vụ của mình luôn á. Mà mình thấy là những cái bạn khác hay những người khác nha, ví dụ như đi in hay là đi photo đồ đó, cái người đó người ta làm việc người ta sẽ tự thân đi, chứ hông có phải là nhờ vả đâu. Đó, mà bạn bè đồng nghiệp á, thì mình cũng nhìn thấy vấn đề đó luôn, mà, kiểu như, mình cũng ngại nói lắm, kiểu như là, mình hông có từ chối được á, mà mình là người mới mà từ chối nhiều khi người ta nghĩ mình á, là nặn việc này kia đó bạn, cho nên là mình cũng khó tả cái cảm xúc bây giờ lắm nha, gọn gọi là, ừm, gọi là, mình phân bì thì cũng hông phải đâu. Ừm.
Ồ. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, hiểu. À, à. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À, vậy là mình hiểu Ừm. Đúng rồi. Mình hiểu, mình hiểu. Ủa? Vậy hả? Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, bạn ơi, thực ra là Ừm. ừm, thực ra là mình nghĩ là cái việc mà, ờ, một số người phải làm trái ngành quyết định được công việc sở thích của mình ấy, hoặc là những trái ngành với những công việc chính của mình ấy, thì mình nghĩ là những cái chuyện đó là rất là bình thường trong xã hội. Và một số người còn, à, phát triển rất là mạnh từ những cái nghề tay trái của mình, giống như, kiểu, là không phải nghề chính á. Thì, ờ, biết cho mình hỏi thêm là, ờ, cái việc mà bạn, à, đang làm là không biết là bạn có hứng thú với nó, hay là bạn chỉ có làm bán thời gian, làm tạm thời, bạn xác định nó chỉ là một công việc tạm thời thôi? Hay là nó sẽ là một cái việc mà bạn xác định là làm lâu dài với nó?
Thì Thiệt ra như vậy nè bạn, mình làm được công việc khác cùng khoảng thời gian rồi, sau đó là mình bị nghỉ việc, đó là tại vì do người ta là, kiểu như, người ta xem lại cái nhân phần của mình làm hông hông tốt hay là làm sao đó, mà phải, ơ, trừ người ra, cho nên là mình bị out. Xong rồi á, mình bị, ơ, ừm, nghỉ việc trong một khoảng thời gian đó mình không có việc làm, rồi bây giờ á, mà có công việc mới cái mình cũng nộp đơn. Cái mình cũng may mắn là, mình nghĩ là, ừ, mình may mắn mình mới xin vô được c cái, ư, cái cơ quan này, cho nên là mình sẽ cố gắng, mình ở trong cái tâm thế là lúc nào cũng sẵn sàng để nhận việc để làm hết trơn. Ừm, vì mưu sinh mà, cho nên là, kiểu như, ai đưa gì làm nấy và đặc biệt là cái anh cái anh mà trưởng nhóm đó, ảnh dẫn dắt mình, cho nên nhiều khi bây giờ mình cảm giác như mình hông thể nào từ chối được á bạn.
Ừm. Hiểu. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Tổ trưởng, đúng không? À. Ừm, mình hiểu. Và bạn đang cảm thấy là, ờ, tức là, ờ, cảm thấy chán nản một chút gì đó ở trong công việc và muốn, ờ, ờ, tìm kiếm những cái lời khuyên hoặc là những cái giải pháp để làm sao mình cảm thấy tốt hơn, đúng không bạn?
Đúng rồi. Thật ra là á, mình đầu tiên là muốn cho bạn nghe mình bộc bạch thôi, chứ mình cũng muốn bày tỏ với người nào đó là mình đang cảm giác như vậy. Còn nếu được nữa thì mình thấy khó khăn thì bạn cho mình vài cái gợi ý để mình giải quyết tình huống này á bạn.
Ừm. À, mình hiểu. Ừm, ừm. Mình thấy là cái công việc của bạn, tức là bạn đang ôm đồm rất là nhiều công việc, và nhiều khi không phải là những cái việc trong cái, ơ, cái việc m mô tả công việc của mình. Và những cái làm những công việc văn phòng mà giống kiểu mình có thể nói là những công việc vặt như vậy á, thì thường là những cái dân văn phòng người ta thường làm rất nhiều. Và theo cái xu thế mới bây giờ thì đại đa số mọi người thường phải tự động, tức là tự thân, à, vận động để làm những công việc của mình làm sao cho nó tốt đẹp nhất. Trong đ đ đằng này thì bạn lại, ờ, tức là bạn lại ôm đồm quá nhiều công việc. Thì không biết là bạn, ờ, ờ, mình cảm nhận là bạn cứ ai cũng sai bạn là bạn lại, ờ, sẵn sàng, tức là bạn có cái gì đó rất là rất là vui vẻ, rất là gần gũi và người ta, giống kiểu, người ta lợi dụng cái việc đó. Thì không biết là, ờ, bạn có thử, ờ, từ chối hoặc là bạn có thể là hỏi những người sếp của bạn, hỏi những người đồng nghiệp, người sếp của bạn là, ờ, cái này có mình, à, đang bận hay là có khi nào bạn từ chối những cái công việc như vậy chưa? Bạn thử, a, thử chưa?
Nếu mà, gọi là, từ chối á, thì mình cũng nói nói thật là chưa bao giờ từ chối sếp bao giờ hết bạn ơi. Ví dụ như đồng nghiệp á thì mình cũng có lần từ chối, chẳng hạn như là, à, đồng nghiệp kêu mình làm này làm kia, mình nói là, ờ, sếp mình giao mình việc nhiều quá thì mình đang làm cho sếp trước bạn ơi, bạn có thể nhờ người khác được hông? Thì mình từ chối đồng nghiệp, nhưng mà sếp nha, chưa bao giờ từ chối hết, tại vì mình nghĩ là sếp là một cái người dìu dắt mình khi mình vô đây và mình cũng đang gặp khó khăn, mình đang cần việc mà cho nên mình cũng cố gắng luôn. Mình một phần đó là trân trọng cái sự, à, giúp đỡ của nhiệt tình của sếp như vậy, cho nên là lúc nào sếp kêu cái gì mình cũng làm hết trơn á.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Có sự tôn trọng, ừm, ừm. Ừm, vậy là cũng, ờ, có vẻ là nhiều khi nó bị quá tải, đúng không bạn? Và và không biết là những không biết là những cái công việc, à, mà sếp nhờ bạn như vậy nó có nằm trong cái, ờ, chuỗi mô tả công việc của bạn khi mà giống như kiểu là, thường là công việc mình để ý là mỗi cái việc, một cái job, mỗi cái việc thì nó đều có một cái, ưm, bản mô tả công việc rất là chi tiết, rồi thì người ta sẽ đặt ra những cái, ơ, mục tiêu rõ ràng cho cái vị trí đó. Thì không biết là những cái việc mà sếp bạn nhờ bạn như vậy nó có làm ảnh hưởng hoặc là nó có nằm trong cái, gọi là, mô tả công việc của bạn không?
Đúng rồi. Thật ra thì lúc đầu á, mình cứ nghĩ là, ừ, những cái việc mà anh sếp ảnh giao cho mình ngoài cái việc mà chuyên môn của mình á, thì mình cứ làm đi, nhiều khi ảnh bận hay là ảnh hông có thời gian gì á, thì ảnh nhờ mình thôi, còn lại thì ảnh sẽ làm thôi mà, mình cứ nghĩ trong đầu như vậy thôi, chứ thật ra những cái phần mà ảnh giao cho mình nha, là mình đã làm tốt rồi, cho nên là những cái phần khác ảnh giao là nó không liên quan đến cái chuyên môn của mình đâu, mà mình vẫn làm luôn đó bạn. Mình nghĩ đơn giản là giúp đỡ thôi à chứ hông có gì với lại cũng trân trọng cái sự giúp đỡ của ảnh ngay từ lúc đầu mình vô đó.
Ừm. Ừm, mình hiểu, ừm. Ừm. À, đấy. Thì đó. Ừm. Đúng rồi. Thì cái, a, mình có thể hiểu là cái cảm giác của bạn, tức là bạn muốn là, à, thứ nhất thứ nhất là làm tốt cái công việc chính của mình trước đã và s thứ hai nữa là có một cái sự gì đó tôn trọng và nể sếp. Tức là sếp đã tạo điều kiện cho mình trong khoảng thời gian khó khăn của mình và mình, ờ, cũng muốn là, ờ, hỗ trợ sếp và mình cũng ngại từ chối những cái công việc như vậy, mặc dù nó là những cái công việc mà ngoài cái cái cái công việc chính của mình, đúng không bạn? Và không biết là có những cái lần mà bạn làm thêm công việc như vậy thì nó có ảnh hưởng những gì tới công việc chính không? Ví dụ như có thể là làm ảnh hưởng tới cái việc chính của bạn, dẫn đến là cái việc mà bị, ờ, trễ hay là bị, à, hiệu suất làm việc giảm sút hay gì không? Có nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc chính của bạn không?
Đúng rồi, ờ Thật ra là có đó chứ, chứ sao hông. Ví dụ như sếp giao cái phần gì kia đi, mình cũng đang làm, mình đang soạn thảo cái tài liệu, rồi sếp kêu mình như vậy xong mình phải dừng công việc của mình, mình làm cho sếp. Với lại là mình nghĩ là, ừ, công việc sếp giao như vậy chắc là gấp, đúng hông? Xong cái mình lo công việc của sếp trước, tới phần của mình á nhiều khi á cái hạn nộp nó gần quá, mình phải đem về hoặc là mình tăng ca mà mình đâu có nói cho sếp biết đâu. Kiểu như, mình làm sao muốn làm sao cho mọi thứ nó cứ êm đẹp, mà bản thân của mình á thì nhiều khi mình cũng hơi kiệt sức chút xíu là tại vì á mình vừa làm việc của mình rồi là vừa làm việc mà sếp giao nữa. Mình nghĩ là sếp tin tưởng mình cho nên mình ph phải cố gắng đó bạn. Nhưng mà bản thân của mình thì là cảm giác như là mình hơi mệt mỏi tại vì mình hơi quá tải đó bạn.
Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm, hiểu. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu, tức là, ờ, bạn phải ôm đồm thêm những công việc khác và nhiều khi nó ảnh hưởng đến công việc chính và nhiều khi bạn phải mang những công việc chính về nhà, và phải làm thêm ở nhà. Thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe này, thứ hai nữa là ảnh hưởng tới cái công việc cá nhân, rồi công việc gia đình. Thì không biết là bạn đã tức là bạn đã tâm sự cái điều này với ai chưa? Hoặc là có lúc nào bạn ngồi bạn nhìn nhận lại, à, công việc mình bị quá tải và mình cần phải là nói chuyện với sếp hoặc là tâm sự với người nhà hay gì đó về cái tình tình trạng hiện tại chưa?
Nếu mà, gọi là, tâm sự thì cũng chưa có tâm sự với ai đâu. Mình á chỉ là, kiểu, cảm giác bản thân của mình là tự ờ, bây giờ mình đang quá tải thôi và mình, kiểu như là, nó đi theo cái chiều hướng xấu đó bạn. Kiểu như, sức khỏe mình hông đảm bảo đó, mà hiện tại thì nó vẫn ổn, mà nếu mà về lâu về dài thì chắc chắn là sẽ không ổn tí nào hết trơn. Mà mình cũng hơi lo lắng là hông biết làm sao, mượn cái lời hay là cái dịp gì đó đi để mà nói chuyện để cho sếp hiểu mình, mà mình cũng hông muốn làm cho sếp cảm thấy là, ừ, mình từ chối thẳng thừng quá để mà sếp nhìn nhận mình là, ừ, kiểu như là, hông có sẵn lòng giúp đỡ như vậy đó, mình muốn cho nó dung hòa mọi thứ á bạn.
Ừm. Đúng rồi, đồng ý. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, cái điều đó cũng không tốt. Ừm, ừm, mình cũng hiểu, tức là mình qua qua những lời chia sẻ của bạn thì mình có thể hiểu là, ờ, bạn đang ôm đồm rất là nhiều việc ngoài công việc chính của mình ấy. Thì mình nghĩ á, à, theo mình thấy thì một số bạn rất là thẳng thắn trong cái việc mà, à, sắp xếp công việc. Thứ nhất là là mình bạn mình mình nghĩ là bạn phải dựa vào cái công việc chính của mình, bạn coi là công việc chính của bạn, bạn kế hoạch 1 ngày như thế nào, 1 tuần như thế nào, hoặc là cái mô tả công việc của mình như thế như thế nào, và mình nghĩ là bạn phải đặt cái thứ tự ưu tiên cho từng công việc thì nó sẽ tốt hơn đó bạn. Ví dụ như là mình ưu tiên thứ nhất là mình sẽ phải làm công việc chính của mình trước, và đồng thời là mình phải coi lại cái là, ờ, nếu mình nghĩ quỹ thời gian của mình, ờ, có đủ thì mình có thể là hỗ trợ sếp những cái việc kia. Và nếu như a không biết là, ờ, chẳng hạn như có khi nào mà sếp của bạn, ờ, ví dụ như là nếu khi mà bạn bạn nói ra những cái cái cái, gọi là, cái cái kế hoạch của mình như vậy á, thì mình nghĩ là sếp của bạn cũng sẽ vui vẻ thôi. Tại vì bạn tại vì trong công việc là mọi thứ nó phải rõ ràng thì mình nghĩ là nó sẽ thứ nhất là nó sẽ làm tốt công việc hơn và thứ hai nữa là sẽ, à, thẳng thắn hơn mọi việc và mình sẽ, ờ, cảm thấy là rất th thoải mái hơn. Tại vì mình nghĩ là khi mà sếp bạn nghe như vậy thì sếp bạn cũng sẽ hài lòng, tức là muốn nghe một cái, gọi là, kế hoạch chi tiết của bạn, là công việc của bạn như thế nào và thứ tự ưu tiên tuần này, thứ nhất là ưu tiên công việc trước và thứ hai là có một cái khoảng thời gian là để có thể là mình hỗ trợ đồng nghiệp hoặc là hỗ trợ sếp những cái công việc lặt vặt như vậy á. Thì khi mà bạn tâm sự hoặc là khi bạn nói chuyện với sếp những cái việc như vậy á, thì mình nghĩ là là sếp bạn sẽ hiểu thôi, không biết là sếp bạn là cái người có giống như, kiểu, quản lý theo cái phong cách như thế nào? Ví dụ như có thể là mềm dẻo hay là cũng lắng nghe nhân viên, hay là một số người mình thấy là hay theo cái phong cách, à, khá là khá là, gọi là, là phát-xít, tức là tôi tôi giao việc cho anh, anh phải làm hết công việc của tôi. Thì không biết là sếp bạn là cái dạng kiểu người như thế nào?
Ừm, mình hiểu rồi. Thật ra, bạn ơi, nghe bạn nói cái việc mà mình ưu tiên cái công việc, rồi mình nói với sếp là, ừ, mình đang giải quyết vấn đề, vấn đề này kia nè, rồi s mình cảm giác là mình nói ra xong sếp sẽ hiểu là, ờ, công việc của mình phải ưu tiên như thế nào, rồi giúp đỡ thi để sau, đúng hông? Mà mình từ chối nhẹ nhàng vậy sếp cũng hiểu là, ờ, bản thân của mình cũng đang quá tải nè. Mình hiểu hiểu ý của bạn rồi, mình sẽ làm thử nè. Thật ra nếu mà xét về tính cách của mình thì sếp không phải là một cái người quá mà, ưm, khắt khe đâu. Nhiều khi á, sếp thấy mình loay hoay với công việc, sếp cũng c "Ừ, anh nhờ em việc này nha, rồi em rảnh thì em làm." Sếp cũng có nói như vậy, nhưng mà mình cảm giác là mình phải giải quyết cho sếp trước tại vì sếp bận này kia. Cho nên là mình cứ để công việc của mình qua một bên á.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, vậy là vậy là nó cũng có những cái h những cái hệ lụy rất là rõ ràng. Ví dụ như khi mà với lại thêm cái là cái tính cách của bạn là rất là thân thiện và nhiều khi bạn, à nhiều khi, mình nói sao ta? Cứ tỏ ra là, giống kiểu là, mình dễ dãi quá, nhiều khi người ta cũng lợi dụng cái việc như vậy á. Hoặc là khi mà, chẳng hạn như, sếp của mình đang rất là lu bu vào những cái công việc rất quan trọng và có những việc nhỏ như vậy, thì nhiều khi sếp nhờ mình thì mình lại hỗ trợ ngay thì sếp lại suy nghĩ là, ờ, ví dụ như như là mình, hoặc là nhà là một số người sếp khác người ta lại hay suy nghĩ kiểu là "Ờ, thằng này đang rảnh hay sao mà mình sai cái gì nó cũng làm?" Nhiều khi nó cũng lại lại có cái hệ lụy không tốt đó bạn. Thế nên là mình nghĩ là bạn thử bạn thử xem lại, à, có thể là từ chối một số những lần, nếu mà nó ảnh hưởng đến công việc chính của mình thì mình có thể là nói chuyện khéo léo, nhẹ nhàng với sếp là "Em đang làm những công việc thế này, và có thể nh sếp nhờ một vài bạn khác." Hoặc là có thể nhờ ai đó thì có thể là tâm họ nói chuyện trực tiếp với sếp thì mình nghĩ là sẽ dễ dàng hơn đó bạn.
Đúng rồi. Nghe bạn nói như vậy nha, mình thấy là, ờ, cái việc mà mình từ chối nó cũng dễ dàng mà cũng dễ thực hiện nữa. Để mình làm thử nè. Mình rất cảm ơn những cái lời khuyên của bạn nha, rất là có ích luôn đó!
Ừm. Ừm. Ừm, mình cũng, ờ, rất là, ờ, cám ơn những cái chia sẻ của bạn để mình biết thêm về công việc của bạn và, à, cũng, a, à, đưa ra những cái, à, góp ý cho bạn như vậy nhá. Cảm ơn bạn.